Então, é, eu acho que que sim, ne ne nesse sentido, porque eu sem eu sempre tive um imóvel próprio, o hoje em dia é a primeira vez na vida que eu tô alugando algo, assim. Então, isso pega um pouco no meu psicológico, eu não vejo a ho de conseguir, né, comprar a minha casa, enfim, e Só que be eu tô tendo que adiar um pouco esses planos, porque de fato é pouco tempo ainda que ele tá nesse trabalho, então É, assumir uma responsabilidade tão grande como o financiamento de um imóvel, eu acho que ainda é é muito cedo, então, eu tô tendo que adiar, mas eu achei que seria mais rápido, sabe?
Sim. Sim. Aham. Claro, é muito cedo pra tudo. sim. É. Se te serve de consolo, a cultura americana nem é da casa própria, né? É difícil pra nós entendermos isso, mas é, né, é uma de cultura diferente. Hã?
Aham. Nem é, né? Eh, você sa É diferente, é verdade, eu já vi muita gente me me falar, né, várias pessoas me falaram que: "Ah, não, porque os americanos não compram casa, eles alugam, enfim, porque"
Não, porque o o custo de uma casa aqui, vai muito além de você pagar uma prestação, né. Tem um e que o inquilino não a é que que o inquilino por sua vez, não assume quando quando ele aluga o o lugar pra morar, né. E e como Me me responda uma coisa, eh, co como você tem lidado com esse ajuste de despesas? Você chegou a fazer uma planilha, uma tabela, alguma coisa assim?
Ah, sim, é verdade. Aham. É, dependendo do local, né? Aham. Sim. É, então então assim, eu eu não vou te dizer que não causa uma frustração, porque eu queria que fosse mais rápido, então eu tô tendo que ter bastante paciência mesmo. <laughs> É um exercício mesmo de paciência, porque é é como eu te falei, né. Eu tinha uma vida muito estável no Brasil, eu mudei por outros motivos, por enfim, motivos de segurança, por motivos de dar uma educação melhor pra minha filha. Então, foi foram u o outros motivos, mas eu tinha uma condição estável. E aí, eh, mudar e ter que dar esse passo pra trás, a casa não é minha ainda, os móveis ainda não é exatamente o que eu quero, eu não posso ainda gastar com muitos itens de decoração que eu gostaria. <laughs>
Te tem, um bom exercício, né? Sim. Compreendo. Sim. <chuckles> Entendo, às vezes, isso é muito frustrante pra gente, né?